Ну, то есть, э, если я правильно понимаю, у тебя вот эти мысли, да, ну, от сравнивать вообще себя с кем-то, они больше возникают не потому, что ты прям завидуешь, да, их успеху какому-то, а ты просто думаешь о том, что ты хотела бы тоже иметь, э, такое финансовое благополучие. И ты считаешь это немножко несправедливым по причине того, что, ну, в твоих глазах ты как будто бы вот более достойный человек, да, для так такого вот, скажем так, заработка. Вот как у тебя?
Ну, дело не столько в достойности. А я просто вот замечала такую еще тенденцию, когда я, м, ам, уезжала на, э, временное проживание в другие страны, я там чувствовала себя очень наполненной, очень счастливой. У меня в целом как-то всё очень удачно складывалось в тот период жизни. Я смотрела, как, а, реализовываются, например, те же мои одноклассники. И я думала: "Ну, классно, молодцы". Мне вообще было всё равно. А когда я чувствую, что сейчас у меня вот какой-то неудачный год, всё как-то валится, ничего не получается, то, действительно, в такие моменты я не могу радоваться от всего сердца за своих одноклассников. Мне кажется, что, а, я тоже хотела бы быть на их месте и, э, ну, в они тоже, возможно, этого достойны. Дело даже не в этом, но как будто бы и я заслужила тоже чего-то в этой жизни, учитывая, что я вроде как стараюсь, а, но эффекта очень мало.
Так. Да-да-да. Мгм. Ага. Конечно.